Eu acho que tem alguns pontos aí. Um um dos pontos é: quan quando a pessoa já pensa desse jeito, existe a questão do fetiche. "Ah, eu tô ficando com o latino ou tô ficando com a latina." Então, tem essa essa coisa da do fetiche. De como a gente a gente é tido aqui. Porque os homens latinos eles são tidos como mais passionais, mas também mais violentos. Então, mais bad boy, sabe. Mais garotos maus. Eh, e aí se a menina tem um pouco né, de atração por esse tipo de coisa, ela ela curte o perigo, sabe. É como é como se latino fosse bom para ficar, mas não fosse bom para casar, sabe. Essa essa coisa que que tem no Brasil. A gente né?
Aham. Entendi. Sim. Aham. Sim. <laughs> Aham. Mais para curtir mesmo, né. Curtir o momento, e tals.
Exatamente. Tipo é tipo asim: "Sai com brasileiro, m faz o que você quiser com brasileiro, mas na hora de casar, não casa, tá?". "Porque brasileiro não vale nada. Brasileiro não trabalha", e coisas assim, sabe. Claro, não são todas as pessoas, tá. Eh, eu já encontrei, eh, portugueses, espanhóis, franceses, eh, que que têm uma mentalidade diferente. Mas eu já encontrei muita gente que tem essa mentalidade. Amigos meus Eh e é engraçado porque assim, era era uma amiga minha já me falou isso. E ela olhava para mim, ela não me via como um brasileiro. Ela me via como um companheiro de trabalho, um amigo. Então, ela falava de latino pra mim como se eu não fosse latino. <chuckles> Aí, eu falei: "Querida, eu sou latino. Você você está ligada que" É. "A gente só está aqui para pegar o que é nosso, tá. O que vocês roubaram lá no lá no passado". E aí ela ficou né, e chorou e tal, toda E aí, eu falei: "Pô, você não está me vendo como latino, mas eu sou latino, né. Eu so eu tenho m".
É, nada sério. Uhum. Aham. Sim. Aham. Aham. <laughs> "Hello! Esqueceu que eu sou também?". Aham. Mas por que que ela chorou?

Eh eh, a a menina, co com mulheres, deve ser muito pior, eu acho, né. Porque a a latina aqui, a brasileira na Espanha ela tem exatamente.
Uhum. O estereótipo, né, que que que os estrangeiros criam dos dos brasileiros, das latinas, é uma coisa muito, ah, tipo, é faz, torna como se realmente fosse, olham para as pessoas, como se elas realmente fossem um objeto, né.
É. Exato. É é bizarro, é feio, é Exato, então, tem muitas meninas aqui que que, que são tidas, porque, assim, mulher brasileira é a mulher alegre, feliz, que samba, que é insaciável, que é caliente, que que gosta. E, e e os homens acabam, também, tendo um pouquinho disso, do tipo a espanhola tá com brasileiro, ah, você está com brasileiro, né, porque o brasileiro é quente, o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo, mas o brasileiro é inferior tá, o brasileiro não é como a gente, o latino pode ser, aham, super fortão, super bonitão e tal, mas ele é brasileiro tá, ele não é espanhol, então, você tem que entender isso. Então, você sente então, e essa menina que eu estava me relacionando, por exemplo, eu nem quis conhecer a família, nem nada, porque se ela já era meio desse jeito, a fami nossa, a família quando é, a família quando me visse, falar, o que que você está trazendo, um indígena para cá. <chuckles> O que, que é isso, que você está precisando tanto, assim, não tinha homem, não tinha homem de verdade disponível, sabe. Ia ser desse naipe, eh, porque a gente tinha várias discussões, e por mais que ela tentasse ser menos óbvia, dava pra sentir o preconceito por baixo, da da das falas sabe. E e aquilo me machucava, porque é uma menina bacana, é uma menina boa, digamos, assim, mas você vê que que já está enviesada, ela já tem uma maneira de pensar, que é a a maneira que europeu pensa da gente entendeu.
Aham. Aham. Sim. Uhum. Uhum. É. A família provavelmente era pior ainda, né, porque aprende com a família. <laughs> Aham. Aham. Sim. Uhum. Uhum. Sim, mas o que me faz questionar é po se eles pensam, assim, por que, que eles ainda querem tentar, ter um relacionamento com uma pessoa latina? Que eles já têm, uma mentalidade formada sobre eles, sabe. Pra que tentar?
Uhum. Hum. Sim. E, então, e